À, ủa, quê ngoại bạn là ở xã nào bạn nhớ hông?
Không, không nhớ luôn. Cái năm cái năm mà đi mà đi là, ừm, năm học cấp 1 rồi, quá là lâu rồi, không nhớ, chỉ nhớ chỉ nhớ hơi hơi. Thế thế hiện tại bạn ờ, bạn nói tiếp đi.
OK, OK, OK. Ừm. Ờ, OK, ừm, ừm. Là ờ, ừm. Bạn muốn hỏi gì? Mình chia sẻ luôn à? Ờ. Ờ, mình đang ở Vũng Tàu, tại thành phố Vũng Tàu, nhưng mà ý là mình lên Sài Gòn mình làm nhưng mà gốc mình ở Vũng Tàu ha, bạn biết Vũng Tàu có đặc sản gì hông? Đoán đi. Ừm, bạn đi chưa?
Mình bảo là hiện tại bạn đang sống ở đâu? Ừm Đặc sản Vũng Tàu, cá, cá.
Kh ờ, cá thì <laughs> kêu sao mà chung <laughs>
<laughs> Mình chỉ biết Vũng Tàu là thành phố biển thôi thì chắc là có cá hết, thì không biết đặc sản địa phương ở Vũng Tàu là gì?
Ờ, ủa bạn bạn đến ờ, nhưng mà bạn đã đi thành phố Vũng Tàu bao giờ chưa?

Họ cứ ninh lên thôi, mình cũng đâu có biết là họ nấu cái gì, gia vị gia vị thêm nếm các thứ vào cho hợp, ừm, với cả khẩu vị người Việt thôi.
Vị Ờ. Ờ. Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, có vẻ ngon ha. Thế thì, à, không biết là
Chung là dĩ nhiên là bạn có cơ hội để đi mà ăn được xem nó có ngon hay không là tốt rồi.
Vậy hả? <laughs> thế thế, ơ, gần sắp tới bạn có dự định đi du lịch ở đâu không?
Không, mình không có dự định đi du lịch ở đâu hết.
Ờ, vậy vậy trong quá khứ bạn từng đi du lịch ở đâu và bạn có cái món gì mà đặc biệt không, bạn muốn bạn chia sẻ mình được không? Ừm, bạn ơi.
Mình nghĩ là đi Đà Lạt. Ăn bánh tráng nướng. Với cả uống sữa đậu.
Đi Đà Lạt. Ôi giời ơi.
Sữa, ơ, sữa gì ta, sữa ngô chứ, với sữa ngô chứ. Mình chọn uống sữa à, ừ, bắp với cả sữa bắp mình cũng uống cả sữa đậu nành nữa, nhưng mà mình thấy uống sữa bắp ngon hơn.
Xong rồi, sữa đậu nành, sữa đậu nành, ờ, sữa bắp, à, sữa ngô, sữa ngô, ô kê, ô kê. Ừm. Ừm.